Ayun po. Siguro kasi 'yong sa pang-araw-araw natin na buhay, nakikita mo kasi 'yong hirap, eh, 'yong mga hamon, 'yong hirap. Kasi, 'di ba, po, ah, siyempre meron ka ng ibang responsibilidad, meron na kayong meron na kayong dapat kinokonsidera na iba, tulad ng mga anak. Oo.
Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo. 'Tsaka tsaka alam mo, proud ako sa naging, mentality mo, mentalidad niyo. Kasi alam mo, meron kayong bahay at meron kayong pamilya na, hindi niyo inuna 'yong kasal. Kasi alam mo, 'yan na rin 'yong napapaisip nag naiisip ko ngayon. Pero alam mo, hindi ko sinasabi sa partner ko kasi, naging pangarap niya rin talaga or pangarap niya rin talaga ang maki maikasal, sa simbahan, 'yong engrande, 'yong may tot maraming maiimbita, 'no. Pero, ikaw ba, kasi un
Mm. Ay salamat po. Opo. Oo. Tot Totoo naman po 'yan. Para kasing pangarap po 'yon ng lahat ng babae.
Although first time lang siya sa buhay mo, pero puwedeng i-delay, 'no. Oo nga, 'no. 'Di ba, I mean, puwedeng sa huwes muna, tapos, gawa tayong pamilya. Tapos, alam mo 'yon, pinakamagandang pangyayari 'yong bibiglain mo, 'no, nam alam mo 'yong, marami ka ng pera pampakasal. 'Tas ang lalaki na ng anak niyo. Oo nga, 'no, mm. Naisip mo rin 'yon, 'di ba?
Oo. Opo. Oo. Oo, pag Oo. Totoo po. Puwede naman kasi opo, nau naiisip ko po 'yon lagi na Kaya po sabi ko nga kanina pangarap ko talaga ngayon yumaman. Kasi kapag mayaman ka po lahat niyan na mga pinapangarap mo magagawa mo, eh.
Mm. Mm. <laughs> Oo.
'Di ba? 'Tsaka po ano, isa pa po kasi 'yong pangarap ko kapag yumaman ako, 'yong makatulong po sa iba.
Mm. Mm. Oo nga, eh. Ako rin. Mm.
Mm. ma parang mag-give back ka sa community, 'di ba. Marami kang puwedeng matulungan kapag marami kang pera, 'yo
Oo. Mm. Naku Napakaganda ng pangarap mo. Pero 'yon, mabalik tayo, 'no. Eh, paano na 'yong pangarap mong maikasal na sa sa magandang simbahan at maraming, ah, bisita, paano na 'yon?
Oo. Hmm, si kasi kasi po simula no'ng pandemya, parang, naging realisasyon ko 'yong, hindi naman pala importante 'yong maraming bisita.
Mm. Oo nga, eh. Lalo kung may, darating ulit na pandemya, 'di ba. Naku, wag naman sana. Pero, alam mo mm. Oo.
'Di ba? Oo. Oo nga po, eh. Sabi nga sa balita pero mukhang hindi naman po, ah, sab s hindi po 'yan papayagan ni Lord, na ano, mangyari ulit. Mm.
Oo. Nak Oo, dasal lang tayo. Pero alam mo, sobrang, alam mo, na natuwa ako, 'no. Kasi, alam mo, na n n nakausap m ko 'yong nakausap kita, matured tas babae. Siyempre, alam mo, kaya 'yong tanong ko siyempre, alam mo 'yong tungkol oo. Tungkol sa, ah, partner ko na 'yong pangarap din niya na alam mo first time ka lang ikasal. So, puwedeng i-delay, unahin 'yong mas importante, pangarap, 'di ba. Para sa sarili, hindi para sa iba. <chuckles>
Mm. Kaya nakarelate po kayo. <laughs> Oo. Tama. Opo. Totoo. Ayan sa tama po, tama. Kumbaga, marami pa naman pong oras. Marami pa pong oras na puwedeng, minsan kam makamit natin 'yong mga pangarap natin na iba-iba.
Mm. Alam mo, natuto talaga ako. Salamat, ah, at mag-iingat ka.
Opo. M marami pong salamat sa ku sa u